オランダ時が早いですね。<laughs> 日本日本 <chuckles> 日本との時差が2年ぐらいありますね。<chuckles> ええ。
<laughs> 生き急いでますよね。 <laughs> そうなんですよ。<chuckles> 時差がすごくて、うん。
そうなんですね。え、なんか日本にいた頃に、うんとね、あの好奇心を育てるためにやってたことと、お移住されてからやってることってやっぱその違いとかって出てくるんですか？
うん。 うん。 あ、全然違うかもしれないんですけど。うーん、やっぱり日本にいた時うんうん。日本にいた時って、もっともっとこう、大人の大人のルールに縛ってた気がするんですね。っていうのも、そう、なんか保育園とかでも、やっぱり汚いからそれダメとか。
うん。どんな すか。うん。 ああ、うん。 うん。
やっぱりあの、私以外のコミュニティでも彼はきっと、こうブレーキをかけられていた側なんですよ。
うん。 ああ、なんかあの押さない、駆けない、喋らないじゃないですけど、ある種、ね、あの日本独自、日本独自っていうかこう定義とか、何でしょう、マナー的なそういうのも影響してるんですかね。
あ、そうですそうですそうです。 うん。 そうですそうです。 きっと多分そうだと思います。で、お話を聞くときは、手をグーとか、あの、<chuckles> 座らされて、じっとしてっていうのを、もうすごい小さい時から、ルールとして植え付けられてるんですけど。
うん。 うん。 うん。 ええ。 うん。